Hum.
Uhum, não é uma música sobre você ser uma patricinha popular, pode ser interpretado dessa forma, uhum, pode ser, mas o fundo verdadeiro daquela música é sobre o poder político então, Wicked é um filme sobre política, poder e questões raciais.
<chuckles> Também pode ser. Aham. Hum. Ai que bacana, por causa da é a glinda que é a verde? Não, a glinda é a rosa, elfoba
Uhum. Não, é a elfoba. Isso. Então assim, ham
E legal que eles colocaram uma atriz negra na verdade pra interpretar o papel né, além de verde. É eu achei legal porque eu achei que é um é representativo para além dela ser verde mas pra mostrar também o racismo de uma outra maneira. Achei bacana.
eu também achei isso bem legal, porque eu acho que Aham. É verdade. Eu acredito que, pela atriz com certeza já ter vivenciado o racismo, que não tem como você viver nessa terra não branco e não passar por racismo <laughs>
Aham. Aham.
ela, hã, talvez consiga, talvez consiga não, pra mim na minha interpretação ela conseguiu, hã, passar essa dor da da elfoba, sabe?
Hum. Entendi. Que bacana que bacana.
Uhum. Sim, e você? Tem algum filme assim de
Vou esperar chegar no no Prime Video e aí eu consigo <laughs> Olha recentemente, eu não lembro de nenhum que tenha me feito assim, pensar muito sobre, ultimamente eu acho que eu ando lendo muito mais, do que assistindo filmes num contexto geral assim. Mas
Isso aí. <giggles> Daí você assiste e me conta depois. Aham. Isso. Ah, sim. Hum, legal, uhum.
Eu acho que o último filme que eu me lembro que me deixou um pouco pensativa assim, e que fala muito também do contexto do nordeste brasileiro no geral foi Bacurau.
Hum, uhum.

Não é, não tem aquela magia. Mas aqui, por exemplo, aqui na França, uma coisa que a minha antiga hostmom falou que no verão, eles pegam todos os clássicos franceses e eles colocam de graça no cinema, em todos os cinemas, pras pessoas irem assistindo. E ela falou que isso é desde sempre porque ela disse que na adolescência dela, ela e a irmã, elas pegavam o dia e ficavam o dia inteiro no cinema, elas saíam de uma sessão e ia pra outra, de uma sessão e ia pra outra e elas assistiam um pedaço de um filme um pedaço de outro filme. E ela disse que se lembra disso e que é super legal assim que no verão.
Aham. Aham. Hã. Olha que interessante. Aham. Ah, que legal. Olha que interessante. A aqui no Porto tem um cinema super clássico assim que passa filmes clássicos também. E pra quem tem o cartão da cidade, por morar aqui, eu tenho, é é 2,50 euros a sessão.
Aham. Uhum. Ah, é muito bom.
Uhum, muito bom. Eu estou querendo tirar um dia pra ir, sabe? Só que como esse é filme clássico, eh, eu não conheço não conheço ninguém que iria comigo, tem um cara que iria comigo, mas não quero ir com ele não. Então eu vou o que me indicou inclusive. Uhum, prefiro sozinho. <chuckles>
Pra fazer isso. <laughs> Então, depois eu vou estar indo, em um outro momento, sem ter você. <laughs>
Hum. Uhum. É não mas, assim não tem nada de de de errado com ele, é só chatice minha mesmo.
Aham. Só não é a companhia que você queria estar indo pro cinema. Agora um filme novo que eu acho que deve ser super legal que eu estou vendo muita gente falando bem, não sei se você aprecia, mas é "O homem com H" que é a história do Ney Matogrosso.
Aham, exatamente. Ah é nacio é deve ser nacional brasileiro, né.
É nacional brasileiro isso. Nossa eu vi muita gente falando super bem assim que, enfim, que deve ter sido assim muito legal. E vou esperar sair em algum lugar aí pra assistir.
Olha que interessante en eu Uhum. Ah assisti, ai valeu pela dica, gostei muito de falar com você sobre filmes.
Também, até a próxima.
Uhum. Até a próxima e bons filmes, tchau tchau.
Tchau tchau.